حلو أوي، إمم.
آه، يدوها لنا بقى إحنا ناكلها مع طبق الرز بالملوخية، لحد بقى ما خِلاني بقى ييجوا والناس كلها تتجمع ويحطوا بقى الأكل اللي هو المفروض الغدا، سواء كان بقى رقاق، مكرونة بالبشاميل، فالملوخية كانت تتعمل وتتركن يعني، فدي كانت أكلتنا.
امم، امم. حلو أوي، طيب أ في إيه بقى أنتِ قلتِ أكلة تانية، اللي هي كفتة الرز.
لأ استني أنا ما قلتلكِيش تركاية ستّي الله يرحمها في الملوخية، ده ستي كان ليها آه، كان ليها نَفَس، كانت بتعمل إيه بقى؟ الملوخية في مصر بتتعمل بطشّة بالتوم والكُزبرة، كانت لازم ستي لأ بقى، كانت ستّي بقى تجيب الكُزبرة الخضرا وتقطّفها وتخرّطها مع الملوخية الناش الخضرا.
لأ، أوكي ماشي، احكي لي. أيوه، الكُزبرة الناشفة، امم. الله!